अ, जी देखिए ह मेरे साथ ना ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मेरे को अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है। और अभी अ, हाल-फिलहाल में मेरी कॉलेजिंग भी कम्प्लीट हुई है। अ, तो मेरे को अभी नौकरी का बहुत ज़्यादा तनाव है। तो मेरा करियर ना एकदम से बदलने वाला है कि यार मैं अ, जब से छोटा था तब से पढ़ाई करते हुए आ रहा था और कभी न कभी ऐसी अ, मेरे को तनाव महसूस भी हुआ या मैंने उसको पार भी कर लिया है। लेकिन अभी का जो समय है जब मेरे को अपने कॉलेज से निकल के दूसरे जगह पे कहीं पे जाके नौकरी करने की अ अ, स्थिति है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? अ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है मेरे अ, जीवन में। और देखिए क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अफवाह ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, उनको नौकरी ढंग से नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो बहुत कम पैसों की मिलती है। तो मेरे को कहीं न कहीं इस बात का भी डर है कि यार अ, अगर मेरा अभी कॉलेज कम्प्लीट हो गया और उसके बाद मैं अ, कहीं नौकरी के लिए जाऊँ तो कोई मेरे को नौकरी देने वाला है भी नहीं। अ, अगर दे भी रहा है तो क्या मेरे जो अ, मैंने अपने कॉलेज और अपने पढ़ाई के ऊपर जितना खर्चा किया है, क्या उसका उसके हिसाब से मेरे को अ, नौकरी मिलेगी भी नहीं? तो अ, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ इन सारी चीज़ों से। तो क्या आप मेरी इन चीज़ों पे मदद करना चाहेंगे प्लीज?
जी। ठीक है। जी। जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं मैं आपकी स्थिति को समझ पा रहा हूँ। और आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए मैं आपकी सहायता कर पाऊँ इसके लिए मुझे ना कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपसे जाननी होंगी। तो अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपनी वर्तमान पढ़ाई-लिखाई और वर्तमान स्थिति के बारे में बताएँ?
अ, जी देखिए मैं अभी अपने कॉलेज के आख़िरी साल पे हूँ और आप बोल सकते हो कि मेरे कॉलेज ख़त्म होने में और 1-2 महीना ही बाकी है। तो अभी आपको अगर पता होगा कि मेरे जो काफ़ी सारे के सारे जो परीक्षाएँ होती हैं वो मैंने पहले ही दे के ख़त्म करके रखी है। तो फ़िलहाल के लिए मैं बस नौकरी के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए, जो आपको कलाकारी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं सीखने में अ, बहुत ज़्यादा समय अपना ज़ाया कर रहा हूँ। अ, तो मैं अभी फ़िलहाल कॉलेज में अभी हूँ और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे अ, जगहों पे भी चला जाया गया हूँ जहाँ पे कि मेरे को नई-नई चीज़ें सीखने को मिलें। जैसे कि अब मैं बोल सकता हूँ कि आपको अगर पता हो कि अ, जो वेब एप्लीकेशन्स हैं, जो आप इंटरनेट पे चीज़ें खोलते हो और उन सारी चीज़ों के बारे में, मैं अभी सीख रहा हूँ। मैं अ, मेरे को अभी अ, काफ़ी कुछ पता है उसके बारे में। मैं हाल-फ़िलहाल में ऐसी चीज़ें बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ जो कि कभी-कभार बन जाती हैं और कभी नहीं बनती हैं। तो जब बन जाती है तो क उस वक़्त मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन जब नहीं बनती हैं ना, वो सारी चीज़ें तो मेरे को कहीं न कहीं फिर से डर एक महसूस होता है कि यार ये चीज़ें मेरे से नहीं बन रही है तो मैं क्या करूँ इस चीज़ का?
जी। ठीक है। बेशक। बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कहीं न कहीं मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-सा बेहतर तरीक़े से समझ गया हूँ और आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप ये जो कहीं न कहीं आप एक बदलाव देखना चाह रहे हैं।
जी।
इस बदलाव के पीछे या फिर इस चाहत के पीछे कुछ मुख्य कारण क्या है? आप बता पाएँगी मुझे?
हाँ। बिल्कुल देखिए क्योंकि अ, हर एक अ, आपके जो जीवन का पल होता है उसके बाद आपको कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है। जैसे अ, 10वीं क्ला कक्षा के बाद आपको 11वीं और व 12वीं के बीच में जो समय होता है उस वक़्त आपको सोचना था क्या द कॉमर्स लूँ, कि साइंस लूँ, है ना? तो उस वक़्त मैंने काफ़ी ज़्यादा अ, समय बर्बाद कर दिया था और उसके बाद मेरे को काफ़ी उस चीज़ का एक अ, ये भी है अभी तक मेरे जीवन में। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब मैं 12वीं कक्षा तक पहुँचा तो 12वीं के बाद मेरे को ये अ, काफ़ी डर था कि मैं अ, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ या फ़िर कोई और अ, दूसरी कॉलेज में जाऊँ। तो मैंने वहाँ पे भी क़ाफी ज़्यादा अपना समय व्यस्त कर दिया मैंने 1 साल ड्रॉप लेके अ, बहुत ज़्यादा कोशिश भी की पढ़ने की और उसके बाद जैसे-तैसे मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन अभी प दिक्कत ये है कि यार! मैंने अ, गवर्नमेंट कॉलेज में भी क़ाफी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म कर लिया और मेरे पास कम अ, समय बहुत कम बचा है। और अगर मैंने जल्दी अ, कोई अ, ये अ, निर्णय नहीं लिया तो मेरे को फ़िर से कहीं न कहीं डर लग रहा है कि यार मैं जो अ, पिछले क़ाफी सालों से जितना समय मैं अ, व्यर्थ करके आ रहा हूँ। कितना अ, समय मैं बर्बाद करके आ रहा हूँ। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा क्या इस बार भी मैं अ, 1 और साल अपना अ, बर्बाद कर दूँगा? और अपने नौकरी के नौकरी को ढूँढने के लिए क्या मैं एक और बार, ब 1 साल बर्बाद कर दूँगा? तो इस चीज़ को लेके मेरे को क़ाफी ज़्यादा डर लगता है और जैसे ही मेरा अ, क कॉलेज ख़त्म होने वाला है तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद हर एक इंसान को जॉब ही चाहिए होती है। क्योंकि उसके बाद उस इंसान के पास करने के लिए कोई चीज़ नहीं होता है। तो अ, इसीलिए मेरे को जॉब जैसे ना तैसे करके हासिल करने की कोशिश करनी है और मैं कोशिश भी करता हूँ। लेकिन वो जो डर है, वो जो बेचैनी है, वो कहीं न कहीं मेरे को अंदर से खा रही है। जी।
ठीक है। जी। समझ गया। जी। बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं आपकी परेशानी को काफ़ी बेहतर तरीक़े से समझ पाया हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर बिल्कुल भी कठोर ना हो मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा अपनी वित्तीय ज़िम्मेदारियों के बारे में बताएँ और साथ-साथ पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ?
जी। अ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अ, मेरी जो ज़िम्मेदारी है अभी तो फ़िलहाल उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है मेरे सिर पे। अ, मेरे को बस मेरे घर वाले और ह मेरे दोस्त जो भी है, हर एक इंसान यही बोलता है कि यार तू अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। अ, क्योंकि मेरे पापा तो अभी अ, फ़िलहाल वो भी ज़ॉब ही करते हैं तो उनको हमारे घर पे जो पैसों दिक्कत तो उतनी होती नहीं है। तो इसीलिए मेरे सिर पे कोई इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे द अ, दिमाग़ में एक छोटी-सी बात हमेशा रहती है, मेरे पापा-मम्मी हमेशा ये चीज़ बोलते रहते हैं कि बेटा अम हम के हमारे साथ जितना हुआ हम बस पैसा लगा सकते थे तेरे ऊपर, हम तू जो चाहिए वो दिला सकते थे और हमने दिलाया भी है। तो उसके अलावा हमको बस एक चीज़ चाहिए कि तू अपने जीवन में खुश रह। और मेरे को जितना लगता है खुशी का मतलब वो उनके हिसाब से है क्या, तू जीवन में कुछ अच्छा कर बैठ। है ना? और कोई नौकरी वग़ैरह कमा के ला दे और अगर मैं अपने जीवन में, मेरा जो अभी पल चल रहा है, मैं कॉलेज में हूँ अगर मेरा कॉलेज होने के बाद मैंने नौकरी नहीं दी उनको या फिर मैं नौकरी हासिल नहीं कर पाया तो मैं कहीं न कहीं उनका नाम न काफ़ी अ, ज़्यादा गंदे तरीक़े से डुबा सकता हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि जो सोसाइटी होती है वो अ, लोगों को जज करने में कभी भी पीछे नहीं रहती है। तो वो हमेशा मेरे प मम्मी-पापा को फिर कुछ बुरा-भला बोलेंगे, मेरे बारे में कुछ बुरा-भला बोलेंगे। तो वो अ, मेरे को कहीं न कहीं फिर से अंदर से अ, चीज़ों को खाने शुरू कर जाऊँगा या फिर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाऊँगा। मेरे को चिंता बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन चीज़ों को लेकर।
ठीक है। जी। जी, बिल्कुल। मैं, आपकी स्थिति को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ और कहीं न कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये जो कॉलेज के बाद अ, से लेके नौकरी तक का जो बदलाव होता है, उसके लिए आप थोड़ा-सा जानकारी जाना पाना चाह रहे हैं। आपको मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये जो बदलाव अब आप करने चा जा रहे हैं, इस बदलाव के लिए आपके पास कुछ समय या फिर अनुभव जुटाने की भी योजना है कुछ?
जी। अ, देखिए, फिलहाल तो मेरे सारे परीक्षा, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मेरे पास अभी अ, 2 महीने का ही समय है, तो अ, अभी अ, प अगर बोल स बोलूँ, तो 2 महीने और 15-20 दिन ही मेरे पास हैं अ, क्योंकि इस समय के अंदर ना, मेरे को जितना हो सकता है, उतना ज़्यादा अपने जो स्किल्स हैं, उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे जो अ, कॉलेज के अंदर कंपनियाँ आती हैं, वो आना शुरू हो जाएँगी काफ़ी ज़्यादा और जो कंपनियाँ आएँगी, वो भी आएँगे शायद 1-2 हफ़्ते या फिर 3 हफ़्ते के लिए। आप मोटा-मोटा मान के चल सकते हो कि 1 महीने तक वो आ सकती है। तो अगर वो उसका भी समय मैं जोड़ लूँ, तो मेरे पास आ आस-पास आप बोल सकते हो, 3 से 4 महीने हैं और इन्हीं च 3-4 महीनों के अंदर मेरे को सारी चीज़ें करनी हैं और जैसे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, लेकिन मेरे को कहीं न कहीं इस चीज़ का डर है कि यार, मैंने जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वो अ, काफ़ी नहीं होंगे, मेरे अ, जॉब के लिए। मेरे को लगता है कि मेरे को और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, जिससे कि मेरे को जो जॉब चाहिए, उसके ऊपर कहीं न असर पड़े, मेरे इंटरव्यूवर पर असर पड़े अ, तो वो मेरे को जॉब काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे को अ, जल्दी ही दे दे, मेरे को उतना ज़्यादा हिचकिचाना ना पड़े उनके सामने। जी।
ठीक है। जी। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी स्थिति को एकदम अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ और कहीं न कहीं, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो बदलाव है, इस बदलाव को लेके आप कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत हिचकिचा रहे हैं या फिर डर रहे हैं कि, अगर बदलाव ये सही से नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपने कंधे ढीले करने की ज़रूरत है और ये जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या फिर इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा कहीं न कहीं सोच रहे हैं, इसको ना आपको थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं अपनी प्रेरणा और लक्ष्य को लक्ष्यों को अच्छे से जाँच लें। आपको कितनी प्रेरणा है, कितना जल्दी ये सब कुछ करना है और कहीं न कहीं कितना समय आपको लेना है कि आप एकदम, पसंदीदा कंपनी कहीं न कहीं ढूँढ पाए इस चीज़ में।
जी। हुँ। उ, हुँ।
और इसके साथ-साथ आपको अपना लक्ष्य भी जाँचना है कि आपको कितने एक लगभग कितनी पगार चाहिए, लगभग कितना आपका भत्ता होना चाहिए, मासिक भत्ता? ये सब चीज़े भी आपको देखनी है और इसके साथ-साथ
जी।
कहीं न कहीं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगले 1-2 महीने का नहीं सोचना है, आपको ना असल में अगले 4-5 साल का भी सोचना पड़ेगा कि, "क्या मैं ये जो कंपनी, जिस क जिस भी कंपनी में मैं आऊँगा, क्या मैं इस कंपनी में अगले 5 साल तक टिकना टिक पाऊँगा? मेरी मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ अगले 5 साल में?" इसके साथ-साथ, देखिए, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जब आप नौकरी करना शुरू करते हैं, वो होता है, बचत और ज़िम्मेदारियाँ। देखिए, बचत तो आपको करने की जरूरत है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें तो मतलब कोई दोहराय है नहीं। लेकिन आपको कहीं न कहीं, कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने माता-पिता को भी थोड़े-बहुत पैसे भेजने पड़ेंगे, चाहे उन्हें ज़रूरत हो, चाहे ना हो, वो अ, करना ही पड़ता है। इसके साथ-साथ देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार आप जिस नौकरी को ढूँढ रहे हो, उसके लिए कुछ ऐसा कौशल चाहिए होता है, जो आपके पास कई बार नहीं होता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ में भी आप कहीं न कहीं शोध कर लें कि क्या-क्या कौशल चाहिए और क्या प्रशिक्षण आपको चाहिए। अ, कुल मिला के ये चीज़ें आप देख लें कि आपको सीखने की क्या ज़रूरत है?
उ, हुँ। जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ।
इसके साथ-साथ, देखिए, मैं चाहूँगा आपसे कि आप धीरे-धीरे और छोटे-छोटे कदम उठाएँ। देखिए, बात ये होती है ना, कि अगर आप छोटे-छोटे कदम उठाएँगे और धीरे-धीरे लेंगे, तो आपकी सफलता का जो चांस होता है, क वो कहीं न कहीं बढ़ जाता है, और जैसे-जैसे आप सफल होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपको ये लगता जाएगा कि आप कहीं न कहीं काबिल हैं उन चीज़ों को, जो आप करना चाहते हैं। और इसके साथ-साथ, देखिए, मैं ये भी आपसे चाहूँगा कि आप इस बदलाव के दौर में कहीं न कहीं अपनी अपने ऊपर ध्यान देना कम ना करें, तो आप जो है अ, सही समय पे खान-पान करें, सही समय पे सोना करें, शारीरिक गतिविधियाँ चालू रखें, थोड़ा-बहुत योगा वग़ैरह भी करें। इन सब चीज़ों से बिल्कुल आप दूर ना जाएँ, इन सब चीज़ों को आपको अपने जीवन में रखना ही होगा। आशा करता हूँ, मैंने आपको जो-जो बातें बताई हैं, ये सभी आपके किसी न किसी प्रकार से काम आएँगी और आप सकारात्मकता की ओर जा सकेंगे।
जी। हुँ। उहुँ। जी, मेरे को भी आज आपकी बातें सुन के काफ़ी कुछ नया जानने को मिला और मैं अ, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपसे मिल अ, मुझे आज आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद आपका।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपका भी धन्यवाद।